Enak sih, dan murah. Enaknya tuh di sana tuh murah betul. Apalagi kayak di pasar, misal kita belanja sayuran itu murah-murah banget sih di sana.
Murah, ya? Murah banget, ya? Oh, iya. Enak berarti, ya?
Iya.
Terus Kak, katanya Magelang tuh terkenal dengan, ini ya, akademi militer kan di sana, ya? Iya, nggak sih? Eee, sempet jalan-jalan sempet lihat-lihat ke situ nggak?
Iya, ada, memang betul. Iya. Oh, kalau itu enggak sih, enggak iya, belum tertarik juga kalau itu iya.
Enggak, ya? <laughs> Ngapain, ya? <chuckles> Heeh heeh. Terus selama sebulan itu, ngapain aja, Kak? Maksudnya yang yang pengalaman tak terlupakan lainnya apa aja, tuh?
Mungkin ini ya, ada belajar buat tinggal bareng temen, yang itu mungkin dari segi sifat beda-beda, terus kan kebetulan karena kita masak sendiri gitu, itu seru sih. Pengalaman juga. Tinggal bareng orang yang ya, itu, pemikirannya beda-beda, terus belajar nyiapin apa-apa sendiri kayak makan, nyuci, dan di sana tuh di tempat magang aku masih ada loh tempat kayak nyuci baju tuh di daerah sungainya. Jadi, kayak ada mata air, iya.
Oh. Oh. Heeh heeh. Oh, nyuci baju di sungainya. Oh, oke oke. Berarti ngerasain hidup orang-orang layaknya pedesaan lah, ya? <chuckles> Heeh heeh heeh.
Iya iya, itu seru banget.